えっと覚えるまでにはね、結構 もう一からああ、最後まで覚えるので、大体あの覚えれるんですけど、覚えるだけだったらあの
うん。 はい。
大体1ヶ月ぐらいですかね。
ああ、はい。うん。
で、あのちゃんと なんですか、ミスをせずに上手く弾けるようになるには
うーん。
ああ、やっぱりもう1ヶ月位どうしてもやっぱかかってしまいます。
はい。 なるほど、うん、じゃあそうやってあの、大人になってから、あのピアノをあの、始められたあの、ってことで、あのま、最初にその子供の時に始めたその感覚と、あの大人になってから始めて、それであの、大人になってから更にハマったみたいな感じなんですね。
はい。